Нет, нет, нет. А, мне было очень плохо, вот именно поэтому, потому что перепад давления произошёл очень быстро. То есть одно дело идти несколько часов, эту высоту напирать, когда тело акклиматизируется, ну как бы, а, м, там, чувствует этот перепад давления. А другое, когда ты вот так вот поднимаешься и у тебя сразу, там, э, в по-моему, это было что-то типа 2 000 с чем-то на 3 000 с чем-то. То есть это уже по-другому, м, совершенно. Очень очень быстро, да.
Мгм. Ага, понятно. Мгм, слишком резкий скачок. Ага. Скажи, а в чём это выражается, вот это "плохо"? Это, м, т прям физически какая-то тошнота или какие проявления?
Да, это тошнота, это очень сильные головные боли, это у некоторых бессонница, а, ты не можешь есть. То, как бы, это, в вообще, вот, твоё тело, оно как будто бы тебя просто, ну, не слушается. И, м, да, да, это сразу голова там кружится, то есть, ну, становится просто плохо. Тебе плохо, тебе хочется просто спать. У меня, я даже, на наверно, пару секунд потеряла сознание. Это было очень быстро, но я прям ощутила, да, что я вообще не присутствовала. Меня прям поддерживали. Это было секунд, наверно, 10, но это было. И потом я просто вот этого, как мне было плохо, я легла спать, и на следующее утро я проснулась, как будто бы вообще всего этого не было. То есть я была абсолютно нормальная, э, в хорошем состоянии, н с таким, знаешь, энтузиазмом скорее бы подняться. Ну, вот как-то это такие, <chuckles> да, да.
Ага, живёт своей жизнью. Ничего себе. Да, вот это выкрутасы! То есть, э, это, в принципе, такие вещи происходят, да, на высоте с людьми? <chuckles>
А, я не знаю, бы был там, я помню, мужчина, он был меня старше, это было его не 1, а, поднятие, но он, например, на утро не м не смог встать, э, физически. Он говорит: "Мне настолько плохо, и что я просто н не встану". И он там продолжил спать и не поднялся. То есть, у каждого организм
Мгм. Ну то есть, видишь, очень индивидуально, да, реагирует на такие вещи?
Да, это вообще, это это что-то непредсказуемое, потому что, а, ну, во-первых, это горы, это другая высота. И, м, как отреагирует твой организм, особенно в 1 раз, тут вообще, хм, как бы неизвестно.
Мгм. Н ну то есть, из твоего рассказа я понимаю, что если ты, э, идёшь в такой поход, то нужно быть готовым ко всему, в том числе и повернуть, да, назад на последних ступеньках. Так. Ну, рассказывай, что же было дальше. Э.
Да, да. Да, да, это сто процентов. Вот, мы просыпаемся, это, утром было, ну, как утро, это было около 3-4 утра, потому что нужно выходить, э, да, нужно выходить, пока снег, а, ещё позволяет тебе подняться. То есть он не тает, нужно выходить, когда солнце там не не греет всё подряд. Вот, это рано, ты идёшь с ф э, с фонарём изначально, потому что темно на улице, там уже везде скалы, нужно всё это смотреть. Как бы, ну, такое, не самое простое занятие.
Мгм. Очень раннее утро, да. Ага. Мгм. У тебя такой налобный фонарик был?